¿Cómo pides disculpas cuando metes la pata?
¡Ay!, pues fíjate que, es diferente cuando, por ejemplo, <chuckles> meto la pata con mis amigas, o cuando lo hago con mi familia, o cuando lo hago con mi esposo, porque tengo que portarme de diferente manera, aunque en general, debería de ser lo mismo, ¿verdad?, pero, siento que cada quien tienes que tratarlo de manera distinta, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando estaba, pues, más chica que vivía con mis papás, eh, yo c yo me acuerdo que a veces me peleaba con mi hermano y o él se peleaba conmigo, o por ejemplo, le contestaba feo a mis papás, pero luego quería como como que me llevaran a alguna fiesta o algún lugar, o salir con mis amigas, y era como que: "A ver, tienes que disculparte, pero que sea de corazón, o sea, no de los dientes para afuera, tienes que sentirlo y tienes que decir, discúlpame, la regué, o sea, o metí la pata, pero no lo vuelvo a hacer", y me acuerdo que a veces solamente, lo decía y mis papás me decían: "¿Pero lo estás sintiendo?, o sea, ¿de verdad es de corazón o de los dientes para afuera?", y yo: "No, sí es de corazón", y era como que: "Bueno, está bien, te perdonamos", pero siempre como que me recalcaron mucho eso, igual, me acuerdo que a veces, me enojaba y era como que alguien de mis primos me hacía algo, y yo, pues, me yo era como bien enojona, como como una bomba, así que explota bien rápido, me acuerdo que, o sea, me les dejaba ir, y a veces era como que nos sentaban, igual, o sea, mi mamá iba conmi conmigo y con mis primos y era lo mismo de que: "Discúlpense de corazón, o sea, no tienen que guardar resentimiento, son primos, están chiquitos", o me quitaban mis juguetes o así yo, pues, iba a pelear con ellos, y me acuerdo que, como que me fueron enseñando eso, y ya después, pues sí, la verdad es que sí funcionó.
<laughs> Mira. Ah. <laughs> Okey. Oye, pues, qué qué padre. Precisamente en en ese sentido de de no guardar, eh, remordimientos o rencores, eh, qué qué buena enseñanza. Pero yo yo te quiero preguntar, eh, de de todas esas situaciones que que que me comentaste que, pues, fueron con con distintas personas, ¿tú recuerdas así, quizá, eh, quizá no es la primera vez o quizá sí, pero, alguna situación que tú dijeras: "Ay, esa vez cómo la regué y sí me me sentí así, mal, mal, mal", y que tuviste que pedir disculpas, pero te sentías como que tan mal que te daba incluso hasta pena como que ver a la persona?
Así es. Fíjate que sí. Una vez me pasó con 2 de mis amigas, o sea, entre ellas habían discutido y ni siquiera era por algo, o sea, tan grave. Era solamente que habían discutido porque a una le había gustado un vestido y la otra le dijo que, pues no se le veía bien, pero es que también tengo amigas que a veces son muy sinceras y se pasan de francas. Y entonces yo, o sea, mi amiga me dijo: "Oye, me dijo esto, esta persona, la verdad es que, o sea, ¿tú qué opinas?" Y yo: "No, pues es que la verdad no. O sea, yo siento que no deberías de ponértelo porque no se te ve tan bien". Y ella: "O sea, ¿piensas lo mismo que la otra?". Y yo: "Bueno, no sabía que ella te había dicho lo mismo, pero 'No, no, no, es que ustedes ya me hicieron sentir mal'". O sea, estábamos creo que como la secundaria, algo así. Y me acuerdo que esa misma amiga también tenía un novio y entonces el chavo, pues, le estaba poniendo el cuerno con otra muchacha y nosotras no le quisimos decir porque, pues, no la queríamos hacer sentir mal, pero al fin de cuentas tú sabes que las mentiras siempre salen a la luz. Ella se dio cuenta y ell y no me acuerdo por qué supo que nosotras sabíamos. Y entonces ahí sí me sentí mal. O sea, ahorita que dices eso, sí me sentí muy mal porque yo dije: "Es que yo la veía tan enamorada a ella que no sabes qué hacer". O sea, si romperle el corazón porque fue su primer novio o decirle: "Oye, amiga, eh, te están poniendo el cuerno". Pero no sabes cómo porque pues tampoco no teníamos ni siquiera un celular para tomar fotos. O sea, ahí te arriesgas a que no te crea y que le crea al novio y pierdo esa amistad o pues nosotros nos quedamos calladas y no dijimos nada.
<chuckles> <chuckles> Guau. Uh. Claro. <chuckles> Claro.
Sí.
Y cuando cuando se enteró, ¿cuál cuál fue su reacción? ¿Le les reclamó o qué hizo? <chuckles>
Uy, sí. Sí, enojadísima. O sea, de verdad ella me acuerdo que estábamos en mi casa y llegó y así como que con mi mamá, pues: "Hola, señora. Buenas tardes". Y ya le dijo mi mamá: "Hola, ¿cómo estás? Pásate, están en el cuarto". Y en cuanto llegó, no, pues, nos empezó a gritar bien feo. Y yo: "Hey, ¿qué traes? 'Ya me enteré que ustedes supieron'". Obviamente ya fue o ni siquiera le preguntamos de que: "Ay, pues, sí ya sabíamos". Y ella dijo: "¿Por qué no me dijeron? Qué mala onda, se supone que ustedes son mis amigas, ¿por qué se portaron así?". Y yo: "Es que mira, sabíamos que estabas muy enamorada de él, o sea, no queríamos como romperte el corazón. 'Ah, pero dejaron que él me lo rompiera'". Y yo: "Pues sí, pero". Pues no sé, como que estás niña, claro que ahorita le diría a mis amigas, aunque lo viera hasta, no sé, cualquier cosa. No me esperaría tanto, porque ahí sí siento que sí la hicimos sentir muy mal y la verdad sí le pedimos disculpas
<chuckles>
porque siento que, no sé, como que tú a veces piensas que puedes ayudar a alguien, pero terminas perjudicándolo peor. Y siento que eso pasó con ella.
Guau, oye, que que historia y, pues sí, definitivamente, este, cambia cambia la perspectiva respecto a a la edad tal tal cual lo lo mencionas, y quiero preguntarte cuando cuando mencionaste también esa parte de de que seas sincera esa esa lección tan tan importante que comentabas.
Sí, claro.
¿Qué diferencia hay para ti entre una disculpa que que sea sincera y que suene sincera a a una disculpa que quizás suene suene vacía o hasta forzada, ¿no?, como como esos ejemplos de de, pues sí, de 2 niños que que se pelan y ahí, dense la mano, ¿no?, ya sean amigos, ¿qué diferencias notas?
Ajá. Sí. Pues, yo creo que, obviamente, si estás chico, es lo que te ponen a hacer, y es como, dense la m dense la mano, un abrazo y ya, amigos por siempre, pero ya si estás creciendo, haces como la adolescencia, o ya cuando estás grande, yo, por ejemplo, ahorita, tú conoces a las personas y tú sabes cómo son y sabes qué alcance también tienen, entonces, en base a eso, pues, tú también dices como, a ver, bueno, sí lo hizo, no lo hizo, gracias por ser sincero conmigo, pero hay veces en que la gente también se pasa, o sea, yo entiendo que hay gente que tampoco no piensa las cosas antes de decirlas como que no tienen filtro, tengo amigas así, que solo te lo dicen y luego, ay lo siento, perdón si te ofendí, o sea, porque solo dicen las cosas y ya no piensan
<laughs> Sí. <chuckles>
pero, tú sabes que son así, o sea, que son demasiado honestas y sabes que, pues, simplemente se le salió y ya, pero hay gente que de plano a veces se porta mal, tiene malas actitudes y que luego vengan y te digan: "ay, eh, una disculpa por, no sé, te ofendí, perdóname", o, "ay, lo siento, ¿quieres ser otra vez mi amiga?", o así, obviamente, eso suena súper falso, yo me acuerdo que tuve una amiga que, mm, pues, me peleaba muy seguido con ella porque chocábamos bastante nuestra forma de ser, chocaba mucho, y ella siempre era como: "ay bueno, pero no pasa nada", ya a la siguiente, eh, o sea, "una disculpa, ya no lo vuelvo a hacer", o a la siguiente: "te lo prometo que no lo hago", y siempre hacía lo mismo todo el tiempo, pues sabes que, eso es falso, porque se nota que no va a cambiar, que o es como un novio que te dice: "ay no, no te voy a volver a engañar", pero pues, lo sigue haciendo, "no te voy a volver a mentir", lo sigo haciendo, o sea, es lo mismo.
Sí. Claro, definitivamente. Y bueno, en en ese sentido, este, también iba mi mi mi pregunta. En cuando cuando te encuentras con con personas que quizá no te brindan e ese tipo de disculpas honestas y que tú notas que, pues, que son falsas, ¿no? Que no son, este, pues sí sinceras, ¿cómo cómo sueles reaccionar o o qué sueles hacer?
Ay, pues yo creo que depende de la situación, pero, o sea, sé que sí es una situación como no tan complicada, o sea, que no me afectó tanto, está bien. O sea, yo soy una persona a veces sí les digo a mis amigas: "¿Pero le estás diciendo de corazón, o sea, o solo de los dientes para afuera?". Así literal, como mis papás me decían. Y: "No, amiga, sí lo estoy diciendo de corazón, de verdad, una disculpa, no fue mi intención ofenderte o lo que hice, no sabía que te iba a hacer sentir mal", o algo así. Y yo sé yo sé que son o sea, como que se escucha sincero, pero también así como dices, hay gente que, pues ves el tono, ves que ni siquiera te están viendo a los ojos, ves que, o sea, se quedan como en silencio o empiezan como a tartamudear. O sea, como esa clase de cosas, no. O sea, no me gusta. De verdad, no no siento que que se sienta eh, tan franco y tan sincero.
Definitivamente, en ese sentido, también estoy estoy de acuerdo con contigo y, pues, qué mal, ¿no? Que que que a veces haya personas así, pero bueno, em, también comentabas la parte de de las disculpas en en los contextos, ¿no? Y con con las personas, eh, ¿tú cómo sueles diferenciarlo? O si tienes que que disculparte, ¿cómo sueles, eh, pues hacerlo de acuerdo con quién estés hablando?
Ah, pero, por ejemplo, mira, si me voy a disculpar con mis papás, soy así como o con alguien mayor que yo, yo soy muy como muy formal, o sea, les trato de explicar la situación, obviamente, pues no no digo malas palabras, o sea, me portó bien, trato de expresar lo mejor que pueda y así como que terminar con un abrazo. Y con mis amigas es como, o sea, a ellas sí les hablo como como más coloquial, como más informal, eh, con palabras que nosotros nos entendemos, pero de igual manera es como tratando de hacer entender que lo sientes, o sea, que de verdad estás arrepentida de lo que hiciste, o sea, como también el tono, eh, a mantener como el lenguaje corporal a abierto, porque hay mucha gente que lo mantiene supercerrado o, por ejemplo, que se ve que no están sintiendo, entonces, yo trato de ser, como siempre, muy honesta, muy sincera, decir, pues lo que siento, y la verdad es que hay mucha gente que te dice: "Está bien, o sea, te perdono, no pasa nada sólo, no lo vuelves a hacer". Pero también hay gente que se queda con ese rencor y es donde ahí viene el problema.
Tan. Sí, definitivamente. Y bueno, ¿te te ha pasado en ese sentido también que que haya alguien que que se quede con con ese rencor? ¿Quizá alguien que ya no te volvió a hablar? ¿O incluso que tú te hayas quedado con el rencor y ya no le volvieras a hablar a alguien?
Fíjate que, sí, me co me o sea, justamente con esta amiga, la que te conté del inicio, con ella sí como que, a partir de eso, como que se quebró un poco la relación, nos seguimos hablando y todo. Ella le dejó de hablar totalmente a mi otra amiga, pero conmigo fue como que, yo la tra o sea, la traté de seguir buscando, y así como que, bueno, está bien, no nos perdonó del todo, porque como que sí le dolió bastante, que fue su primer novio y que nosotras como amigas, pues, no le hayamos dicho, porque ella sí dijo como: "Pues, que no no no sé, si pueda confiar en ustedes, o sea, no sé, si en un momento adecuado más adelante pase algo", y yo le digo: "Bueno, pero es que son diferentes situaciones, o sea, simplemente, pues no te quisimos decir por no lastimarte", pero no significa que si vuelve a pasar, pues, no te vamos a decir". Pero ya era como como que no sabía, o sea, si le íbamos a decir o no, o qué iba a pasar. Pero, yo creo que ahí, es cuestión de confiar, o sea, confiar en lo que te están diciendo, confiar en que tu amiga, pues, se va a portar bien, o tu novio, o tu familia. Y, pues, sí, disculparte, la verdad. No, yo no soy rencorosa. A mí me gusta pedir disculpas cuando de verdad la riego.
Vaya. Ah. <chuckles> <chuckles> Okey, bueno, pues sí, eso siempre siempre es bueno, ¿no?, el, eh, el pedir disculpas, el reconocer, y, ay, pues, que mal que se se pierdan o se quiebren amistades así, pero es es parte de del aprendizaje y, precisamente, en en ese afán de aprender, en ese mismo tenor del aprendizaje, ¿qué errores comunes crees que se pueden evitar al pedir una disculpa y qué frases, a lo mejor bien intencionadas, pero que terminen mal, crees que es mejor no decir nunca? <chuckles>
Así. Ay, es que fíjate que hay frases como muy cliché de que: "Ay, perdón, me equivoqué", y ya, o sea, le das un abrazo, o sea, no. O por ejemplo, mandar mensajes a mí, no sabes cómo me enoja, que me digan, o sea, como: "Ay, eh, la regué, o metí la pata, o, ay, oye, lo siento". O sea, ni siquiera te dan como una explicación de qué fue lo que sucedió, de por qué fue que hizo eso. O sea, a mí me gusta que la gente suene auténtica, que suene como, honesta de lo que te está diciendo, que obviamente sí ellos se van a a pedir disculpas o o te van a decir como: "Oye, que vayan al menos a tu casa" o te digan: "Quiero hablar contigo", no sé, hasta por FaceTime o "Nos vemos en un café". No sé, algo, como que se vea la atención de que sí quieren arreglar las cosas, pero eso de un mensaje, o sea, ¿eso qué?, no, o sea, siento que ahí no se ve la emoción, no se ve como porque aparte en un mensaje de texto, ni siquiera un audio, o sea un mensaje de texto lo puede escribir cualquiera y ni siquiera puede estar sintiendo nada. Aparte de que no ves a la persona, si se está arrepintiendo de verdad o no.
<chuckles> <chuckles> Claro. Sí, <chuckles> definitivo. Bueno, en ese sentido también, eh, coincido contigo la parte de los mensajes, este, creo que creo que todo es mejor en personal, pero si no se puede, pues sí que sea que sea por voz, ¿no?, es sería lo lo me.
Sí, al menos una llamada, ¿no merezco 10 minutos de tu tiempo?, o sea, no, eso no. <chuckles>
<chuckles> Sí, exactamente. Pues completamente de acuerdo y no me queda más que agradecerte por por compartir eh, estas formas en las que pides disculpas. La parte de de la lección de la del del sentirlo realmente me me queda muy marcada y, pues, muchas gracias por por compartirlo conmigo y por tu tiempo.
Hasta pronto, que estés muy bien, un gusto platicar contigo también.
Hasta luego.